Nakakaapekto?
Oo. Sumakse 'yong kagaya mo may partner ka asawa, naapekto ba 'yong pagmamaha mo sa sarili?
Hmm. Hindi naman, hindi naman. Kasi, supportive naman 'yong asawa ko, eh, 'tsaka ako naman, um, hindi naman ako hindi naman ako pala away, eh. Okay naman a li okay naman 'yong relation ko sa ibang tao. Yeah, saka
Daan sa relasyon. Mm. Mm. Mm. Ah. Og kasi oo, ano 'yon?
oo, 'yon, saka
Ka
love naman ako ng love ako ng asawa ko. <scoffs> Oo, love ako ng asawa ko.
Mhm. Ayun ang mahalaga naman talaga. Oo, kasi kami gan gano'n din, eh. Kunyari ako, um, wala naman, ah, hindi naman nakakaapekto kasi, ah, bagkus, ah, 'yong mga tao pa sa paligid, closest ang sumusuporta rin, nagsasabi, "Oo, sige subukan mo 'yan," ganiyan-ganiyan. Kaya, ah, 'pag alam nilang mas kapag alam nilang ma nakakabuti sa akin, ah, suportado sila, kapag alam nilang, nakakasama sa akin, isa sila sa mga pumipigil. Tapos kapag hindi na ako mapigilan, siyempre sasabihan ako, "O, kasalanan mo 'yan, ginanyan mo yan," o, mga gano'ng bagay. Kaya gano'n, ah, hindi siya nakakaapekto bagkus 'yon nga, do'n mo rin makikita 'yong mga taong, ah, kung sino 'yong nagmamahal sa'yo, kasi mahal mo 'yong sarili mo, sino 'yong sumusuporta sa'yo kasi nga, kung paano mo mahalin sarili mo, ganito ka, ganiyan ka, gano'n. Kaya
Mm. Mm, tama. Correct. Oo. Oo. kasi, 'di ba, mahalaga talaga pag may mga support ng mga kaibigan, siyempre ng pamilya din mo, pati rin 'yong ibang tao, 'di ba? Lalo na kasama ang mm.
Tama. Pamilya. O? Hindi na 'yong ibang tao basta 'yong mga mahal mo lang sa buhay ang importante.
Ya Oo. 'Yon, ah, siyempre, oo 'yan. Ha
<chuckles> 'Di ba? Oo, 'yon lang. 'Yan, uy, 'yan, ah, maraming salamat sa oras mo, ah.
Hala! Nopal pala. Uy, salamat din, ah, thank you. M paalam, ba-bye.
Uh-huh. Oo. Okay sige, paalam.